Okay. Und, ähm, sagst du dann generell davor nie nein? Also, gibt's da irgendwelche Aufgaben, wo du dann eigentlich grundsätzlich 'ne ablehnende Haltung gegenüber hättest? Oder sagst du: „Egal, was da jetzt kommt, ich sage auf jeden Fall erst mal ja, und dann mache ich das, und dann schaue ich erst, ob ich dann hinterher nein sage?“
Ich sage meistens eher hinterher nein. Also, es ist wirklich auch zum Beispiel, ich sollte für meinen Arbeitskollegen, was überhaupt nicht mit meinem Business zu tun hat äh, sollte ich die interne Wikipedia-Seite machen
Mhm. Ja.
und da Informationen aus dem, äh, SAP-System suchen und Wikipedia halt pflegen. Ne, das war eine Riesenliste. „Ja gut“, habe ich gesagt: „Gut, gib mir 'n Monat, ne, ich mache das nebenbei so.“
Ja. Ja.
Und einfach nur, um allein schon zu ich habe alles andere 'n bisschen zurückgestellt und nebenbei mir dann so 2, 3 Stunden am Tag dafür geblockt und das dann gemacht um einfach zu lernen, wie bearbeite ich denn überhaupt 'ne Wikipediaseite?
Mhm. Achso, okay, interessant. Also auch du hast dir komplett außerhalb deiner Arbeitszeiten fü dafür Zeit genommen, dass du das machen kann schon, schon in den okay. Mhm.
Ne, ne, schon noch in meiner Arbeitszeit. Genau. Also ich bin ja nicht hallo, unbezahltes Ne, ne, das jetzt nicht, ne? Das geht nicht. Aber, äh, schon noch mir die Zeiten geblockt in meinem Kalender, wo ich dann wirklich nur das gemacht habe und wo ich dann mir somit angeeignet habe, wie ich Wikipedia jetzt bearbeiten kann. Das heißt nicht, dass ich das in Zukunft jetzt immer machen werde. Es heißt einfach nur, dass ich das Wissen habe, wie ich's gemacht habe.
<chuckles> Das geht nicht, nein, okay. <chuckles> Ja. Mhm Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wurde dir das denn so jetzt ich sage mal in Anführungszeichen, aufgezwungen oder hast war diese Aufgabe einfach auf dem Feld, und du hast gesagt: „Hey, ich nehme das?“